Et vous mangiez des pains un peu spéciaux, des pains aux noix, heu, au maïs, heu, ce genre de choses? Où vous étiez plutôt voilà sur, heu, même du pain noir avec d'autres farines, du seigle, du sarrasin, ou plutôt vraiment sur une une miche de pain plus classique avec un un froment, ou quoi?
Beh écoute, donc on était, heu, nous, on était dans le 20e et heu, on a on avait une boulangerie, heu, qui faisait, heu enfin je sais pas, déjà, tu as rien que que quand tu rentrais dans cette boulangerie, tu avais une odeur de de pain cuit comme ça, heu, qui se dégageait, heu, c'était juste, heu, magique, et heu, effectivement, ils faisaient des pains un petit peu spéciaux. Et heu, donc je j'ai j'ai le souvenir hein, tu vois, de vraiment, heu, d'avoir goûté déjà petit a pas mal de farine différentes. Heu, après, au quotidien, tu vois, ça va te paraître fou, mais, heu, donc on était, heu, à l'époque 3 enfants et heu, mes 2 parents. Et déjà on prenait 4 baguettes et 1 pain par jour.
OK. D'accord! Mmh mh. Ah oui, et heu, vous les mangiez tous? Parce que, heu, le pain au levain, ça se ça se garde bien généralement. Ah, vous mangez tout ça, heu? D'accord donc, heu, vous avez
Ben oui. Oui, oui. Oui, oui. Ah oui, oui, 4 baguettes et 1 pain par jou par jour. Je sais pas si tu imagines, heu, l ça fait beaucoup de pain. Heu, voilà. Bah moi aujourd'hui et maintenant j'ai réduit, hein, parce que je bon, le pain, ça va ça a beau être délicieux, faut niveau calorique, bon, c'est quand même, il faut faire ouais voilà, il faut faire attention. Mais, heu, non, du coup, hein, plein de pains différents, heu. Non, c'est c'est vraiment des souvenirs comme ça qui me rien que d'y penser, tu vois, ça me rend heureuse, quoi, en fait. Mmh mh.
Ah oui! D'accord. Oui, ça fait beaucoup de pain. <chuckles> C'est très oui. D'accord. Et puis maintenant, du coup, que tu as grandi. Est-ce que tu as fait attention à là où tu allais habiter, justement pour être proche d'une boulangerie un peu qualitative ou c'était quelque chose de secondaire, heu, dans le choix de d'où tu vis maintenant?
Alors écoute, heu, c'est vrai que plus tard, heu, ensuite, j'étais j'ai eu la chance de vivre dans le 15e à Paris et heu, à Paris dans le 15e, écoute, je sais pas si c'est, heu, propre au 15e ou propre, heu, à Paris en général, ou enfin, non, parce que tu as un peu des boulangers des bonnes boulangeries partout. Mais hem, c'est vrai que tu avais des tu as des Meilleurs ouvriers de France un peu partout. Donc, heu, oui oui, dans le 15e, je descendais la rue, j'avais un MOF, heu, je traversais l'autre rue, tu avais un autre MOF. Enfin du coup, ce tous les jours, ben tu vas dans un endroit différent pour goûter à la tradition le Non, c'est
OK. Ah oui! Ouais, ça devait être incroyable!
Ouais, c'est incroyable. Honnêtement, c'est incroyable. Ouais, ouais. Sauf que alors là, heu, tu fais bien de <chuckles> de me demander ça. Là, heu, j'habite en Espagne. J'habite en Espagne, c'est horrible. Je ne trouve pas de pain, heu, français. Enfin, si, tu en as, mais <blows air> ah, c'est pas pareil, quoi, c'est pas pareil. Mmh.
<chuckles> D'accord. Et qu'est ce qui manque, justement? Le fait que ce soit peut être plus industriel, moins artisanal, qui laisse peut moins pousser la pâte, qu'elle ait moins de saveurs, peut être?